Oke. Nah, apa namanya, eee, ada enggak ya misalnya, eee, pada saat tapi setelah itu nih ya, maksud saya itu, eee, setelah ada pemberitahuan seperti itu akhirnya enggak minta lagi atau masih ada nih beberapa saat itu mereka ce tetap, eee, minta data gitu ya, tapi harus tetap nunggu gitu besok paginya. Maksudnya pesannya itu malam gitu, misalnya jam 9.00 gitu kan, terus, eee, karena udah pada istirahat kan, eee, baru diresponnya malam, e apa, pagi harinya gitu. Ada pernah kejadian kayak gitu enggak?
Mhm. Pernah, kebetulan langsung kejadian ke aku tuh. Jadi, kan aku tadi sempat cerita ya, bahwa di perusahaan aku tuh tidak ada kompensasi untuk lembur ataupun untuk kerja di atas, eee, jam operasional. Nah, waktu itu setelah meeting mingguan tuh, udah disampaikan juga nih sama project manager. Aku tuh sempat beberapa kali diminta data di luar jam kerja, akhirnya aku protes lagi nih ke project manager-ku. Aku bilang gini, "Bapak mohon maaf banget nih, saya kan enggak ada lemburan ya di kantor, terus juga Bapak tahu sendiri kegiatan saya setelah, eee, dari kantor tuh ngapain," iya. "Kayak misalnya belanjalah atau mungkin olahraga. Itu kan bentuk saya, eee, menjalani kehidupan pribadi saya," saya bilang ke atasan saya gitu kan. Terus kata atasan saya
Oh, oke. Iya. Mhm. Iya. Kantor ngapain aja? Mhm. Iya. Betul.
"Ya maaf banget karena ini kan permintaan dari klien ya." S saya bilang gini, "Bapak kan, eee, benteng yang pertama nih dari perusahaan, coba di lobi lagi, Pak supaya, eee, Bapak juga enggak menyiksa bawahan Bapak nih, tapi relasi ke klien juga" iya, karena aku merasa, eee, udah keterlaluan banget nih.
Iya. <chuckles> Terus terang kayak gitu ya. <chuckles> Mhm. Iya iya.
Gitu. Nah, akhirnya ada satu kejadian di mana aku tuh mendeklarasi diriku ke project manager kayak gini, "Pak, kalau misalnya Bapak nelpon saya di atas jam 8.00 tapi enggak ada angkat itu antara saya lagi olahraga atau saya udah istirahat ya." Saya bilang gitu kan. Nah, waktu itu ada tuh kejadian beliau telepon di 8.30 malam. Saya enggak angkat, sengaja sih sebenarnya. Karena saya udah, udah istirahat betul, enggak mau diganggu lagi. Tapi setelah kejadian itu akhirnya saya sempat di ditegur sih, tapi gara-gara peneguran itu, dampaknya lebih baik lagi. Jadi, teman-teman saya enggak diganggu, saya enggak diganggu, dan klien juga lebih memahami kondisi kami.
Iya. Oke. Ya. <laughs> Udah tau. Mmm. Ya.